Então, eu, eh, gostaria de desabafar e também pedir algum conselho que você possa me dar com relação a a a me sentir confortável, onde onde eu moro, né? Eh, recentemente, eu fiz uma mudança de país, eh, devido a ao fato de estar grávida e e e querer ter o bebê junto da família e tudo mais. Eu acabei minha vida, eh, de financeira ficou bastante instável. Então, nós viemos morar com com com familiares. Só que eu tenho me tenho me sentido muita dificuldade de me sentir de sentir que eu que eu estou que eu estou em casa e m me sentir, assim, como se tivesse na minha casa, no meu lar, embora a minha família seja maravilhosa, né, eh, eu não consigo me sentir me sentir confortável para poder viver a minha vida junto com a minha esposa e com o meu filho. E eu não sei muito bem como lidar com isso.
Olha Primeiramente, eh, parabéns, eh, um filho é uma bênção maravilhosa na vida. Parabéns, eh, espero que venha com muita saúde, eh, sobre isso da dificuldade, eu sinto muito também. É difícil a gente se adaptar a um novo espaço, principalmente quando a gente está numa situação mais vulnerável, né, que você está emotiva, eh, vai começar um novo capítulo da sua vida e quando que você se mudou para esse novo lugar?
Sim. Eu mudei, eh, no final do ano passado.
Uhum. E qual parte do espaço que você assim, fica mais desconfortável?
É é assim, q nós nós temos cada um o nosso quarto. Eu tô no quarto com a minha esposa e com o meu bebê, né, e nos outros demais quartos está outros membros da família. E embora, a gen nossa convivência seja muito boa, nós nós assim frequentamos todos juntos a cozinha, né. E embora tenha s eh, seja um ambiente bastante saudável até, eh, eu não consigo sentir que eu estou à vontade para fazer aquilo aquilo tudo que eu faria na minha casa, né. No caso, é tomar decisões, por exemplo, porque a casa a casa não é minha, se deixar, eh, ligado mais tempo determinada coisa, se se pode usar isso, ou se pode não não pode usar aquilo. Então eu não me sin sinto conf não me sinto confortável em em em alguns momentos. Não é nem pelo lugar em si, né, mas não não sinto como se eu estivesse em casa mesmo.
Uhum. Aham. Sei. Eu entendo. Claro, eu entendo perfeitamente. É super normal você se sentir um pouco coibida nesse sentido de que: "Ah, eu não sei se eu posso usar isso, se eu devo fazer aquilo". Hã, seja legal, talvez seja legal você trocar uma ideia, conversar, né, com os seus familiares que moram na sua na casa com você. Pra assim conseguir estabelecer, né, ou quais são os critérios, como que vocês vão, eh, se acomodar todos juntos, né, eh, na na casa nova e assim tenta criar dentro do seu quarto, organizar e decorar com objetos pessoais ou do estilo que você goste mais pra que você comece a criar essa familiaridade e se sinta à vontade no seu espaço, né, porque você vai ter um espaço que vai ser só seu, mesmo dentro da casa, com os outros familiares.
É realmente eu não, não transformei o o nosso quarto num num lar nosso, né, embora a gente saiba que ali naquele canto que aquele cantinho, digamos assim, é um lugar seguro, porque na minha cabeça era seria uma co um um um momento seria temporário, não é, só que tem, eh, a nossa mudança para a nossa casa tem tem sido mais demorada do que aquilo que nós que nós que nós estávamos à espera. Então realmente eu não tinha pensado nisso. É é uma é um ótimo conselho.
É, tenta colo é, tenta fazer de uma forma que fique que assim você for comece a se acostumar, começa a se sentir mais em casa, e não precisa ser mudanças muito permanentes, assim, não precisa pintar a parede ou trocar a lâmpada, algo que seja que requeira mais, né, é uma mais mobilização na casa, mas assim coloque algumas decorações, algumas fotos, talvez troque o acolchoado da cama pra uma coisa que seja mais, assim, que você goste mais que você fique mais à vontade para dormir melhor, né, e assim estabeleça pequenas rotinas na sua casa. Tire momentos para ficar no seu quarto pra você ir se aclimatizando com o seu novo espaço. Por mais que não seja permanente, é importante você se sentir confortável onde você está, né?
Sim. Pois é. Vou tentar fazer isso, então, para poder para ver se me traz algum conforto. Mas, você estava falando você estava falando sobre até conversar com eles, mas, eh, eu tenho um bocado de receio, né, de de conversar e e expor isso e ser le ser mal interpretada, como se eu não tivesse a dar valor, como se eu não tivesse a a a ser grata, né, po É exato.
Valorizando, né, a dedicação deles. Eu entendo, eu entendo isso. Então, assim, se você não está à vontade para falar isso, então, não fale, sabe. Porque é importante você, eh, cuidar da sua saúde emocional, entende? Porque, se você acha que não tá não não é um não vai ser um bom momento para ter essa conversa, então, eu não tenha. Mas você disse que mudou de cidade também, né? De país?
Ma eu mudei de país.
Isso também adiciona uma camada a mais, né, de eh, assim, de se você de mudar para uma cultura diferente, para um espaço onde você não está acostumada. Então, não é que você tem um restaurante onde você gosta de ir ou um parque que você gosta de frequentar, mas tente usar isso de uma forma positiva. Sabe, quando você estiver se sentindo um pouco sobrecarregada dentro da casa, vai explorar a vizinhança, vai procurar recursos le locais para você criar conexões, talvez grupos de outras outras, hã, mães, eh, que estão grávidas, né, pra você se conectar, criar amizades, criar laços aí.
Exato, né, ah, eu por acaso, no eu nem estava, eh, eu acho que eu estava tão focada assim nesse problema que eu que eu esqueci que eu posso ter uma vida social também, né. Porque também é assim, eh, eu acho que as emoções. É é a 1ª vez que eu sou mãe, não tenho essa experiência e é e e em termos hormonais, eu acho que mexeu bastante com com com a com a minha cabeça, né, e e com o corpo também, obviamente. Então eu acho que eu fiquei mais sensível, aí eu fico pensando: "Será que não é coisa da minha cabeça? Todo mundo diz que mexe com com com com com nossos sentimentos e tudo mais.". Será que eu estou me sentindo desconfortável porque eu, eh, sei lá, estou mais sensível? Aí eu fiquei nessa ideia também, nem nem sequer fiquei tão focada em em pensar nessas coisas que eu nem nem ponderei outras outras hipóteses, como você estava falando, né, que é procurar, ah, o grupo de mães para conversar, eh, tran trans transformar o quarto no lugar mais mais nosso, né. No caso meu, da minha esposa e do meu filho, mais mais um lar para nós e eu realmente nem tinha pensado.
Exato. Mesmo que vocês tenham, vocês vão ter um espacinho de vocês, né. Mesmo que não seja a casa só de vocês e assim se você tá se sentindo mais emocio emotiva, sensível, eh, tente buscar apoio, sabe. Procure apoio, porque é um momento onde você vai se sentir, né, mais emocional mesmo porque os hormônios mexem com a gente mesmo e não tem nada demais. Busque ajuda, procure grupos de outras mulheres grávidas pra você conversar, ter ajuda, criar conexão, né, aí aonde você está pra você não se sentir tão sozinha.
Hum. É, aí eu vou, eu a vou até começar a pesquisar sobre sobre isso, grupos de de mulheres, porque eu por acaso
É, ou se você quiser conversar com a sua médica, às vezes ela pode sugerir você buscar apoio de um profissional pra você conversar, porque pra você entender, né, as mudanças do seu corpo e não se sentir mal por isso.
É, como mãe de primeira viagem, eu estou achando tudo muito estranho, muito intenso, tem sido um uma uma experiência maravilhosa, mas tem todo um um um peso ali que eu nem sei, né. Também depois tem aquela coisa que a gente nem dorme muito também, aí não sabe se se você tá pensando direito, se você tá mais triste ou mais feliz, porque você não tá dormindo, eh, direito, mas eu vou eu vou seguir seus conselhos aí de de fazer essa mudança, eh, começando lá por dentro do quarto, né, de transformar aquilo num ambiente mais seguro para nós e e de certa forma, assim, se eu achar que é realmente necessário, eu vou tentar conversar com com com meus familiares, procurando com cautela para ninguém ficar ofendido também e e vou com certeza procurar o grupo.
É. Claro, às vezes às vezes você pode perguntar: "Ah, vocês se importam se eu fizer isso? Vocês se incomodam se eu fizer aquilo?". Não precisa ser assim uma coisa tão estrutural, mas assim, se você tiver com talvez assim vergonha de fazer uma bagunça ali, você fala: "Ah, eu posso fazer essa refeição tal?". E assim, né, pouco a pouco você vai se acostumando e entendendo onde são as a o que que eles se importam, o que que eles não se importam, né?
Pois é. Eu me e e a a minha rotina agora está bem tá bem bem caótica, né, e ou seja, eu estou passando um pouco mais de tem mais tempo em casa, então, eu acabo acabo passando mais tempo e vendo as coisas acontecerem ou deixam de fazer isso ou deixam q <chuckles> fazer aquilo outro. Aí, eu falei assim: "Gente, se eu tivesse na minha casa, não não estou me sentindo em casa, porque eu não faria assim.". Só que, às vezes, a gente esquece que cada ser humano é um ser humano, e a gente é diferente de todo mundo, né. Mas, eh eh, eu acho que vai ser interessante.
Claro, me conversa com a sua esposa também. Vai ser importante vocês serem eh, você se abrir bastante com ela nesse momento para buscar apoio emocional, né, para buscar ajuda dela, porque ela tá ela ela vai v eu tenho certeza que ela vai ficar feliz em poder te dar apoio, te dar amor, te ajudar durante esse período, principalmente, onde você tá, né, criando outro ser humano.
Exato, exato. Olha, tô muito feliz de ter ouvido esse esse seu conselho de de de de não de não não de não estar sozinha, né, no caso. Buscar outras pessoas para para me ajudar, porque, às vezes, a gente fica tão introspectiva que acaba sofrendo tudo aquilo sozinha. Mas eu vou conversar, sim, com a mi-minha esposa.
É. Busca apoio das pessoas. Sim, procure, procure mesmo pro cuide da sua saúde emocional. É muito importante. E, se você sente que você está se sentindo sobrecarregada, porque mudar já é difícil, ainda mudar de país é ainda mais difícil. Então, procure ajuda, busque apoio mesmo, sabe, não tenha vergonha, não tenha peça ajuda dos seus familiares, da sua esposa, procure grupos de mães para vocês conversarem sobre os os os né, as coisas que vo estão para vir com o bebê, e uma vez que vocês tiverem os o bebê, você vai ter amigos. É importante você se conectar com outras pessoas. Espero que dê tudo certo. Boa sorte. Que seu bebê venha com muita saúde, viu?
Hum. Ah, o muito obrigada, eu vou seguir os seus conselhos. Estou muito feliz de ter conversado com você e, assim, poder abrir mais caminhos para poder o ver melhor e enxergar tudo melhor. Obriga muito obrigada mesmo, viu?
Claro. Imagina, prazer é meu. Boa sorte, viu. Tudo de bom.
Obrigada. Obrigada.